Eu queria pedir um conselho para você, eu, hã, <clicks tongue> tô indo fazer uma viagem, hã, daqui 2 semanas, vai ser uma viagem rece mais ou menos curta, né, eu vou levar meus filhos para Disney. E tá super feliz, super animada, é a realização de um sonho, principalmente do meu mais novo. E eu queria saber como que você acha que eu posso manter meus hábitos saudáveis nessas viagem?
Ai que delícia! Uhum. Ai meu Deus, para Disney hábitos saudáveis, mas vamos lá, deve deve, a gente vai encontrar, <laughs> a gente vai encontrar.
É. <laughs> É difícil, eu sei, não fiz uma pergunta fácil, mas eu precisava de sua ajuda.
<laughs> Tá vamos lá, vamos pensar, eh, bom, existe sim, né, algumas, ah, algumas opções saudáveis na Disney. O problema, é que você vai com crianças e existem milhares de opções que não são saudáveis então, eu acho que você vai encontrar facilmente lá, eh, as opções saudáveis, porque eles têm, né, no cardápio, eh, o problema vai ser você controlar, eh, os seus os seus pequenos aí pra eles não não ficarem muito tentados, né, porque vai se vai ter tentação de todos os lados, né?
É. E eu já cheguei à conclusão de que não vai ter jeito, que em muitos momentos eu vou ter que ceder, eh, eles já já já me fizeram uma lista das coisas que eles estão loucos para experimentar. <chuckles>
Uhum. Ai meu Deus tá vendo? <laughs>
Mas tudo bem, é só que eu queria, assim, também não chutar o balde, sabe? Porque porque eu acho importante manter bons hábitos, até eu mesmo, né, porque eu também vou querer entrar na festa com eles.
Entendi, é, você pode de repe Claro, lógico essa, hã, bom, é uma é uma uma exceção, né, não vai ser pra s sempre né, quantos dias vocês vão ficar lá?
Nós vamos ficar 5 dias.
5 dias, né, e e nos parques vocês vão nos 5 dias, nos parques?